जी, मैं इस बारे में आपसे बात करना चाह रही थी कि मैं एक रिसर्चर हूँ और समझिए मैं बस अपनी थीसिस कंप्लीट करने की ही कगार पे हूँ बस ख़त्म करने की ही कगार पे हूँ। तो इस चीज़ के लिए मैंने अपने लिए डेडलाइन रखी थी। अ, तो देखिए ये डेडलाइन जो है पहले मैं आपको बता दूँ ये डेडलाइन ऑलरेडी बहुत ही पुश हो चुकी है। अ, ऐसा था कि मुझे पिछले साल अपना थीसिस सबमिट करना था मगर पिछले साल हो नहीं पाया क्योंकि मैं मैटरनिटी लीव पे थी तो समझिए 1 साल ही डिले हो गया। तो 1 साल के डिले के बाद अब समझिए मेरी डेडलाइन करीब आ रही है। समझिए फ़रवरी में मेरी डेडलाइन है मगर मैं चाहती थी मैं दिसंबर अंत तक ही ये अपनी थीसिस कंप्लीट कर लूँ और क्योंकि मेरा प्री-सबमिशन हो गया है मैं चाहती थी सबमिट कर लूँ। अब सि ऐसा समझिए कि मुझे 10-15 पन्ने ही लिखने हैं थोड़ा-सा कंप्लीट करना है, ज़्यादा कुछ लिखना है नहीं मुझे। मगर पता नहीं क्यों आलस आ रहा है क्या हो रहा है मुझे कि मैं समझिए ये ख़त्म नहीं कर पा रही हूँ, बार-बार मुझे वो ना वो परेशानी-सी हो रही है कि हाँ, थीसिस अच्छी नहीं है, अच्छे से इंट्रोडक्शन नहीं लिख रही हूँ, अच्छे से कन्क्लूज़न नहीं दिख रही हूँ। जिस वजह से मेरी डेडलाइन और पुश होती जा रही है जो मैं चाहती नहीं हूँ। तो मैं इस समस्या में आपकी थोड़ी सलाह चाहती थी।
बिल्कुल अ, मैं आपकी समस्याओं के लिए यहाँ हूँ आप घबराएँ नहीं और देखिए ये बहुत ही आम समस्याएँ हैं। लोग कहीं न कहीं अपने जीवन में ये सब जूझते रहते हैं इन सब समस्याओं से। तो अगर मैं कोई अ, सुझाव दूँ ना इससे पहले ये होगा न कि मैं और चीज़ें जान लेता हूँ तो इससे होगा मैं शायद बेहतर सलाह दे पाऊँ और कहीं आपके ये काम आ जाए। ठीक है? तो अब मैं जानना चाहता हूँ कि अ, ये जो समस्या है, ये ख़ास तौर इसी आपके रिसर्च वर्क के लिए है या फिर आम तौर पर आप और भी कितनी बार किस तरह की चीज़ें भी मिस करते रहती हैं? जैसे कि आपके अ, य टाइमिंग या ओवरवर्क या फिर अ, जो भी डिस्ट्रैक्शंस है इनके बारे में बताइए?
जी। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, क्योंकि ये बस मेरे थीसिस से रिलेटेड नहीं है। इस वक्त तो अभी अभी मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा मसला है। मगर देखिए अ अभी मैं आपको एक उदाहरण और दे देती हूँ। मुझे एक पेपर प्रेज़ेंट करना है ना 2 दिन में परसों तो समझिए 3-4 महीने से मैं ये चीज़ टाल रही हूँ। अब आज मुझे अ, मुझे लिखनी पड़ गई वो प्रेज़ेंटेशन, अब मैं लिख रही हूँ अचानक से ना कि एक साथ लिखनी पड़ रही है 2000 3000 वर्ड्स की प्रेज़ेंटेशन, स्लाइड्स बनाने हैं, स्लाइड शो बनाना है, पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन बनानी है। तो वही परेशानी हो जाती है ना हर काम को टाल देना कि अब जब मेरी परसों वो कॉन्फ्रेंस है तो अब मुझे याद आ रहा है कि हाँ मुझे वो पेपर लिखना है। तो यही अ, इसी कारण की वजह से कि मैं हर कोई चीज़ टाल देती हूँ और फिर अंत में मैं जल्दी-जल्दी मैं जो लिखती हूँ। मुझे लगता है उसका समझिए उतना स्तर नहीं होता उसका अ, वो थोड़ा ना जल्दी-जल्दी में थोड़ा अजीब हो जाता है कभी-कभी, कभी-कभी मुझे किसी अ, कॉन्फ्रेंस के लिए एब्स्ट्रैक्ट लिखना होता है तो वो भी मैं अंतिम दिन तक छोड़ देती हूँ फिर अंतिम दिन मैं वहीं जल्दी-जल्दी भेज देती हूँ तो उससे मुझे लगता है मैं अपना बहुत बेस्ट वर्क नहीं कर रही हूँ, मेरा काम थोड़ा सफ़र कर रहा है इन सब चीज़ों की वजह से और मैं आपको बता दूँ ये बस मेरे काम से रिलेटेड नहीं है। जैसे कोई और चीज़ भी करनी होगी अब कोई अ, चोर करना होगा घर पे कोई काम करना होगा तो उसको भी जैसे कभी अलमारी ठीक करनी होती है तो उसको भी मैं छोड़ देती हूँ नहीं कर लूँगी, कर लूँगी। फिर जब ज़रूरी होता है जब कपड़े सच में गिरने लगते हैं ज़मीन पे तो फिर मैं लग जाती हूँ। वो समझिए अंतिम चरण में जब आ जाती है सिच स्थिति तो तब मैं करने लगती हूँ वो तो ये जो है मेरे काम टालने वाली जो समझिए दिक्कत है ये सिर्फ काम से रिलेटेड नहीं है। ये बहुत सारे जो मेरी ज़िंदगी के पहलू हैं उनसे रिलेटेड है और मैं सच में चाहती हूँ कि ये चीज़ थोड़ी बेहतर हो तो इसी बारे में मैं थोड़ी सलाह चाहती हूँ आपसे?
बिल्कुल। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को और कहीं न कहीं आप परेशान दिख रही हो क्योंकि आप चीज़ों को मैनेज़ नहीं कर पा रही हो। सही बात हैं ये और मैं ये जानना चाहता हूँ कि अ, ये जो समस्याएँ हैं, ये अभी-अभी जो आप काम कर रहे हो इसमें ही हो रही हैं या आप के शुरुआती दौर में जैसे कॉलेज में, स्कूल्स में यहाँ भी ऐसे ही अ, होता था? इसके बारे में बताइए।
जी। <clicks tongue> जी स्कूल में भी होता था, कॉलेज में भी होता था। स्कूल में तो ब बहुत बुरा होता था। तो वैसा होता था कि पढ़ाई करनी होती थी बोर्ड एग्ज़ाम्स होते थे वो भी मैं अंतिम दिन पे करती थी। तो उस वज़ह से बहुत दिक्कत हुई थी मुझे। तो क्योंकि देखिए ऐसा नहीं होता ना कि आप इतनी बड़ी किताब अंतिम दिन में पढ़ देंगे, वो नहीं होता हैं। अ, फिर कॉलेज में भी यही था कि फिर मैं क्या करती थी कॉलेज में मैं अ, ऐसा करती थी कुछ-कुछ टॉपिक्स ही जैसे अ, मेरा एग्ज़ाम्स होता था ना तो मैं कुछ-कुछ टॉपिक्स चूज़ करती थी कि अरे इ मतलब कि समझिए मैं पेपर गेस करने में थोड़ी अच्छी थी स कॉलेज में। तो मैं सोचती थी अरे ये इस ये टॉपिक तो आएगा ये, टॉपिक तो आएगा तो क्योंकि उस वज़ह से मैं बच जाती थी। मैं काफ़ी कम पढ़ती थी और खुशकिस्मती से वही आ जाता था तो पेपर में तो फिर मैं वो लिख देती थी। मगर वो भी मैं अंतिम दिन तक छोड़ती थी कि पढ़ाई भी अंतिम दिन अंतिम दिन करूँगी। तो इस वज़ह से मुझे लगता हैं मेरा स्कूल और कॉलेज भी सफ़र हुआ हैं कि समझिए काम को हर बार ही टाल देना। हर बार अ अ, फिर ये भी होता हैं कि अ, कभी-कभी तो डेडलाइन भी मिस हो जाती थी। जैसे कॉलेजेस में कॉलेज में मैं अपने अ, कभी पेपर देना होता था तो मैं अंतिम दिन तक छोड़ देती थी फिर डेडलाइन मिस जाती थी फिर मुझे प्रोफ़ेसर के पास जाना पड़ता था। अरे प्लीज हेल्प कर दीजिए अब ले लीजिए मेरा ये पेपर। तो वो तो हैं ये चीज़ ने तो मुझे काफ़ी परेशान किया हैं बहुत टाइम से और मुझे लगता हैं ये मेरे अ, व्यक्तित्व में एक समझिए फ्लॉ जिसे कहते हैं ना वो है कि मैं अपने काम समय पे नहीं कर करना चाहती और कर पाती भी नहीं।
बिल्कुल, बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ आपकी बात को लेकिन मुझे ये बताइए कि अ, जब ये काम अ, मिस हो जाती है कभी-कभी आपसे तो उसका नतीजा क्या होता है? क्या आप पे आपके मानसिक स्थिति पे ये प्रभाव डालता है या अ, जो लोग अ, उस आपके काम से जुड़े होते हैं, उनसे आप प्रभावित होती हैं? इसके बारे में बताइए।
जी, ज़रूर होता है तो अ, मे मेरे 12वीं कक्षा में काफ़ी कम अंक आ गए थे इसी के चलते हुए कि मैंने पढ़ाई आख़िरी दिन तक छोड़ दी थी, समय पे मैंने पढ़ाई नहीं की। तो समझिए अ, 10वीं कक्षा में मैंने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया था और 12वीं कक्षा में क्योंकि मैंने समझिए छोड़ दी पढ़ाई और आख़िरी दिन तक छोड़ दी तो मेरे अंक काफ़ी कम आए थे जिससे मेरे घरवाले, मेरे रिश्तेदार काफ़ी परेशान हुए थे तब मेरे लिए कि ऐसा करना स उचित नहीं है और कॉलेज में समझिए क्योंकि अ, जो मैं पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में वो ऐसी थी कि देखिए उसमें मैं थोड़ा नेचुरली अच्छी थी। जो 12वीं में मैं समझिए मेरे जो सब्ज़ेक्टस थे वो साइंसेस थे और अ, उनमें मैं अच्छी नहीं हूँ। तो उ वो मैं नहीं कर पाई मगर फिर मैंने अपना स्ट्रीम चेंज कर लिया मैंने ह्यूमैनिटीज़ ले लिया तो उसमें मैं थोड़ा नेचुरली थोड़ी बेहतर हूँ तो उसमें अंक तो अच्छे आ जाते थे मगर फिर भी अ, मुझे लगता है कि जितना अच्छा मैं कर सकती थी मैं कर नहीं पाई। तो दिक्कत तो बहुत हुई है जैसे आज भी मैं आपको बोलूँ अभी थीसिस सबमिट करनी है तो सुपरवाइज़र मैसेज़ कर रहे हैं कि कहाँ है थीसिस? तो वो परेशानी तो होती है थोड़ी समझिए शर्मिंदा होने लगता है, बेइज्ज़ती हो जाती है ऐसे अपने प्रोफ़ेसर्स के सामने। तो ये तो समझिए
जी। हुँ।
दिक्कत है।
बिल्कुल। तो अ, ये जो आप मिस कर रहे हो आप को लग रहा है कि अ, तो ये आपके जीवन मतलब आपके दिनचर्या पे भी प्रभाव डाल रहा है या आपके मानसिक स्थिति पे जो आप बार-बार अ, मिस कर दे रहे हो, अ, स्टेप्स नहीं ले पा रहे हो, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। तो इसके बारे में मुझे पूछना है कि आपके अ, दिनचर्या या आपके मानसिक स्थिति या आपकी नींद पे भी इसका प्रभाव तो कहीं नहीं पड़ रहा है? या आप किसी पहले से ही किसी स्ट्रेस थे स्ट्रेस से तो नहीं जूझ रहे हैं आप? इसके बारे में बताइए।
जी, देखिए स्ट्रेस तो हो ही जाता है अगर आप कोई काम कर रहे हैं और वो टाइम पे नहीं हो पा रहा है फिर ऐसा भी हो जाता है जैसे मैंने आपको बोला इंसान शर्मिंदा हो जाता है, कभी-कभी और कभी-कभी फिर बहुत ऐम्बर्रेसमेंट हो जाती है मुझे कि टाइम पे इस, इस जैसे कभी पेपर सबमिशन होता है कभी किसी बहुत बड़े अ, पब्लिकेशन में मुझे एक बार एक चैप्टर अ, दे भेजना था मैंने वक्त पे नहीं भेजा, हमेशा की तरह मैंने देर कर दी। तो समझिए वहाँ पर ऐसा तो नहीं चलता ना बड़े-बड़े पब्लिकेशंस पे आप अ, डेडलाइन्स नहीं पार कर सकते। तो उन लोगों ने मुझे बोला ये तो बहुत अनप्रोफेशनल बिहेवियर है तुम वक्त पे क्यों नहीं भेज रही हो? तो समझिए हाँ, इससे काफ़ी तनाव का सामना करना पड़ा है मुझे।
बिल्कुल अ, समझ में आ रहा है और आपकी बातों से लग रहा है कि आप बिल्कुल ठीक हो, कोई घबराने की बात नहीं है। सबसे पहली बात बता दूँ ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो अ, तो सबसे अ, जो दिक्कत दिख रही है मुझे अ, प्रोक्रेस्टिनेशन की प्रॉब्लम कहीं न कहीं दिख रही है कि आप चीज़ों को टाल रही हो। तो मुझे लगता है इसे ठीक करने की ज़रूरत है और आप ये भी समझ लो कि आप लेज़ी भी नहीं हो, अगर आपके मन में ऐसी है, तो बिल्कुल इसमें थोड़ी-सी डिसिप्लिन की ज़रूरत है जहाँ तक मुझे लगता है इस कोई मोटिवेशन नहीं, बस डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन ना मोटिवेशन से ज़्यादा ही पावरफुल होती है मुझे लगता है, तो आप ये ना कर सकते हो जैसे आपने अभी रिसर्च वर्क करनी है आप अपने क टॉपिक तो पता ही होगा आपको। तो आप सबसे पहले उसका आउटलाइन लिख सकते हो, आप थोड़ी देर के लिए बस माइक्रो स्टेप्स ले सकते हो, 10-15 मिनट का रिसर्च कर सकते हो, फिर आप सोचो कि चलो आज 150 वर्ड्स ही लिखूँगी। तो अ, फिर 150 फिर आप 300 करके ऐसे करके ना धीरे-धीरे छोटे-छोटे काम करके ना आप धीरे-धीरे सोच लो आज एक पेज लिखूँगी कल 5-5 पेज ऐसे करके ना आप अपने हिसाब से माइक्रो स्टेप्स ले सकती हो, ठीक है? और आप टाइमर ब्लॉक रूल भी अपना सकते हैं। जैसे अ, कुछ देर काम 10 मिनट काम, 2 मिनट ब्रेक या आपके हिसाब से जैसा भी ठीक लगे, जितना में आप कंफर्टेबल हो, ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। और भी क्या और जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं जो जैसे कि हमारा फ़ोन है तो काम के वक्त मैं कहूँगा कि फ़ोन को बिल्कुल ही दूर रखें तो बेहतर होगा और अपनी क्योंकि कहीं न कहीं ये डिस्ट्रैक्ट करेगा तो फिर आप काम कर नहीं पाओगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो अ, चीज़ें अपना सकती हो और कहीं न कहीं आप जो चीज़ों को टालने का जो आदत आपकी आ चुकी है, थोड़ी तो उसके लिए आप अ, 2 मिनट स्टार्ट रूल भी अपना सकते हो। जैसे कि अ, आप बस सबसे मुश्किल होता है ना शुरू करना क्योंकि समझ पा रहा हूँ। शुरू एक बार हो जाए तो सब हो जाता है। तो आप ज़्यादा सोचो नहीं ना, बिना सोचे एक बार आए ख़याल बस करने बैठ जाओ भाई। तो हो जाता है बस स सोचोगे तो फिर तो टालता ही रहेगा, तो ये होती है। और आप ये एक चीज़ ये भी कर सकते हो कि कमिटमेंट दे सकते हो किसी को क्योंकि जब हम कमिटमेंट दे देते हैं ना किसी को, कि मैं करके दूँगी तो दूँगी तो। कमिटमेंट अगर आप किसी को दे पाओ पब्लिकली अगर मान लो किसी को दे दो तो कमिटमेंट की वजह से थोड़ी हो जाती है अंदर से ना वो आ जाता है कि हाँ, अब तो करनी है। तो अ, कर पाओगे और आपने परफेक्शन की भी बात करी थी कि हर चीज़ परफेक्ट ही होना ज़रूरी नहीं है। बस डन भी हो जाना चाहिए सफलतापूर्वक, तो ज़रूरी नहीं सब चीज़ परफेक्ट ही हो, थोड़ा पहले डन करने की कोशिश करो। ठीक है? फिर धीरे-धीरे परफेक्ट होता ही रहेगा तो मेरी यही सलाह रहेगी। जी।
जी, जी। जी। जी। जी, आपने बहुत अच्छे से मेरी बात सुनी और आपने बहुत अच्छी सलाह दी मुझे और मैं ज़रूर अ, इनपे अमल करने की कोशिश करूँगी। मेरी बात अ, सुनने के लिए सच में आपका बहुत शुक्रिया।
आपका भी धन्यवाद।